देखिए, आजकल का जो ज़माना है, यूँ कह लीजिए कि अ, हेल्दी खाने की जो एक उम, चीज़ होती है ना, वो किसी के अंदर नहीं होती। लोग सोचते हैं कि हाँ, आज खाना बनाने का मन नहीं है, तो बाहर से ऑर्डर कर लिया, या फिर जो हमारा पारंपरिक भोजन हुआ करता था, भारतीय, जो भोजन हुआ करता था, जैसे दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी, ये कोई खाना पसंद नहीं करता है इतना। तो आप ये बताइए कि आप ये कैसे सुनिश्चित करती हैं कि घर में जो भी खाना बने, वो हेल्दी बने और आसानी से बन भी जाए? क्या तरीके अपनाती हैं आप?
उ, जी। उ, हुँ। जी। हुँ। हाँ। बिल्कुल। हाँ, देखिए ना, घर पर स्वस्थ और आसान खाना बनाने के लिए ना, देखिए पहले से तैयारी करें। जैसे कि सब्ज़ियाँ काट कर रखना और कुछ सामग्री, जैसे डिब्बाबंद बीन्स और फ्रोज़न चावल जमा करके रखना, है ना? जिसे ना और देखिए ना, जो वेज कुकिंग या फिर मतलब भोजन को एक साथ मतलब पका कर रखना भी एक अच्छा तरीका है, ताकि ना, आप व्यवस व्यवस्थ मतलब जो भी दिनों के लिए ना, भोजन बचा सकें। इसके अतिरिक्त ना, तलने के बजाय ना, उबालना, भाप देना या धीमी आँच पर पकाना जैसे स्वस्थ तरीकों का आप उपयोग कर सकती हैं और देखिए ना, ताज़ी जड़ी-बूटियों के साथ भी स्वाद बढ़ाया जा सकता है। तो वही है कि स्वस्थ खाने के लिए हम अपनी तैयारी करके रखें, अपना व्यवसाय करके रखें, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद ही हमारे लिए रह सकता है। जी।
हाँ जी। हुँ। जी। हुँ, सच में। ये तो देखिए, आपने बड़ी अच्छी अ, कह लीजिए, तरीका बता दिया कि किस प्रकार से अ, हेल्दी खाना आसानी से बन जाता है। अच्छा, आप कुछ विकल्प बता सकती हैं? क्योंकि देखिए, आजकल के अ, जीवन शैली में ना, देखिए, अगर बात की जाए एक अ, लोगों की, तो अब हर कोई, देखिए, वर्क करता है, काम करता है और किसी के पास, देखिए, समय नहीं होता इतना। तो उसमें, देखिए, जल्दी खाना भी बनाना होता है। तो ऐसे कुछ विकल्प आप बता सकती हैं कि बीस तीस मिनट में कुछ आसान और पौष्टिक खाना बन जाए और वो रस में भी, देखिए, हेल्दी हो और फटाफट बन भी जाए? तो ऐसा कुछ विकल्प आपके पास है या फिर आप बनाती हों, जो?
उ, जी। हाँ, बिलकुल। हाँ। जी। हुँ। जी। जी। जी। हाँ। ओह! जी, देखिए ना, खाना बनाने के लिए ना, बहुत से आसान तरीके होते हैं। जैसे पहले से अगर आप तैयारी करें, सब्ज़ियों को पहले से मतलब काट कर ना, एक एयर-टाइट डिब्बी में रख दें और डिब्बाबंद, मतलब जो भी बीन्स हैं, दाल हैं और भुना हुआ ब्राउन राइस है, जैसी चीज़ें ना, मतलब घर पर रखें, जिससे ना खाना बनाना आसान हो जाएगा। साथ ही साथ ना, एक साथ ज़्यादा पकाएँ। जैसे मतलब एक बार में ना, ज़्यादा मात्रा में पकाएँ और बचे हुए खाने को ना, बाद के लिए फ्रिज में रख लें। ये ना उन दिनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, जब आपके पास ना समय या ऊर्जा की कमी होती है, है ना? और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे आसान तरीकों का इस्तेमाल करें। जैसे, तलने की बजाय उबालना, भाप देना या धीमी आँच पर पकाना जैसे तरीके आप उपयोगी आपके लिए हो सकते हैं। इससे पता है क्या होता है कि पोषक तत्व भी, मतलब सुरक्षित रहते हैं और साथ ही साथ खाना भी हल्का बनता है। तो वही है कि ये चीज़ें आप कर सकते हैं और मतलब आसान रह जाता है। कई बार, मतलब हम बना नहीं पाते हैं और ऐसे कुछ हमारे लिए मजबूरी आ जाती है कि हम खाना बनाए बना नहीं पाते। तो इस चीज़ के लिए ये कर सकते हैं आप कि हाँ।
ठीक है। हुँ। हाँ। हुँ। जी। ये तो है, ये तो आपने अच्छी बात बताई कि हाँ, कभी-कभी, देखिए, समय भी नहीं होता है कि हाँ, खाना हम बड़ा ज़्यादा बना सकें। अच्छा, वैसे देखिए, क्या होता है ना कि घर-परिवार की अगर बात की जाए, तो वहाँ पे बच्चे, बुज़ुर्ग सब होते हैं। उनके लिए, देखिए अ, कुछ उनको अ, कह लीजिए, हेल्थ इश्यूज़ हो गए या फिर कोई भी परेशानी हो गई, तो खाने का जो है, स्वाद ना, वो बदल जाता है, या तो नमक कम पड़ेगा, या तो मसाले कम पड़ेंगे। तो आपसे जानना चाहूँगी कि आप ऐसे क्या तरीके अपनाती हैं कि देखिए, खाना हेल्दी भी हो, स्वाद भी हो उसमें और अ, सबके लिए हो, बच्चे, बुज़ुर्ग, बड़े, सबके लिए?
हाँ, बिलकुल। जी। बिलकुल। हाँ। जी। बिलकुल। हाँ। हाँ, तो ऐसे में ना, आप पता है क्या करें कि मतलब सरल रेसिपीज़ को अपनाएँ। जैसे झटपट बनने वाली रेसिपी जैसे रवा अप्पे, हाँ, मतलब प्रेशर कुकर में ना, आप सब्ज़ियों वाले मतलब सब्ज़ियों वाला पुलाव बना सकते हैं, है ना? और जिन्हें ना, मतलब कम मेहनत में बनाया जा सकता है और ना, वे पौष्टिक भी होते ही हैं। है ना? जैसे कि आपको पता ही होगा। और साथ-साथ ना, अगर आप साबूत अनाज और प्रोटीन का उपयोग करेंगे ना, तो ये भी कहीं न कहीं काफ़ी फ़ायदेमंद और लाभदायक आपके लिए हो सकता है। जैसे अपने भोजन में ना, साबूत अनाज, दालें और प्रोटीन के स्वस्थ स्रोत ना, जैसे मछलियाँ, है ना? चिकन और मेवे जैसे ना, शामिल कर सकते हैं आप। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिन्हें मतलब हम मतलब अ, जिनसे हमें पोषक तत्व भी मिल जाते हैं और वो आसानी से भी बन जाते हैं, कहीं न कहीं। तो मतलब स्वाद के लिए ना, जड़ी-बूटियों का भी उपयोग आप कर सकते हैं। जैसे खाना पकाने के अंत में ताज़ी जड़ी-बूटियाँ जैसे धनिया, पुदीना, और तुलसी डाल सकते हैं आप। तो ये ताज़ी चीज़ें होती हैं, तोड़ी गमले में से और डाल दी। है ना? तो मतलब ये ना, भोजन में एक ताज़ा स्वाद को भी जोड़ते हैं और बहुत पौष्टिक भी होते हैं। जी।
ओहो! हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। सही बात है। हाँ। हुँ। हुँ, बिल्कुल। सही बात कही आपने। अच्छा, आपने एक अ, डिश का नाम लिया अ, रवा अप्पे। तो मैं एक बस यही जानना चाहूँगी कि ये आप बनाती कैसे हैं? मतलब, फटाफट आपका इसका बनाने का तरीका क्या है, वो ज़रा बताइए।
उ, जी। देखिए ना, खाना पकाने के ना, हमेशा ही स्मार्ट तरीके होते हैं। तो उसे ना, डीप फ्राइंग मी के बजाए ना, हम स्टीम दे के बना स्टीम देके जो बनाते हैं और मतलब ना, बेक मतलब सेकना और जैसे जाली पर पकाना ना, ये चीज़ें फ़ायदेमंद रहती हैं और इसमें उबाल कर भी हम <clicks tongue> कहीं-कहीं बना सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का उपयोग भी करते हैं और साथ-साथ ना, हमें तेल ये जो डीप फ्राय चीज़ें होती हैं ना, उसको उससे भी हम बचते हैं। तो ये चीज़ें ना हाँ, मतलब इसकी वजह से हम स्वस्थ तरीके हमारे लिए कहीं न कहीं होते हैं पकाने के इसको और साथ ही साथ ना, पोषक तत्व भी बनाए रखे जाते हैं इसमें। जैसे सब्ज़ियों को ज़्यादा देर तक ना पका अम, ना पकाना, है ना? भाप में पकाना और या फिर माइक्रोवेव का उपयोग करना, पोषक तत्वों को बनाए रखने में ना, कहीं न कहीं मदद करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और साथ ही साथ ना, वन पॉट मील्स भी आप बना सकते हैं। जैसे उम, टोस्टेड फ्राइज़ होते हैं या फिर प्रोटीन स्रोत वाली भुनी हुई, मतलब सब्ज़ियाँ होती हैं। इन जैसे, मतलब आसानी व्यंजनों को ना चुनना चाहिए हमें और जिन्हें ना, एक ही बर्तन में बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ें काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती हैं हमारे लिए। जी।
हाँ। अच्छा। हाँ। जी। हुँ। बिल्कुल। हाँ, और क्या। देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप बता रही हैं। काफ़ी अच्छे-अच्छे डिश के विकल्प भी आपने बता दिए। पर ये बताइए कि अगर किसी का बजट कम हो और उस कम बजट में ही, देखिए, वो अपने घर का राशन अ, मात्र खरीद पा रहा हो और अ, ये चाहता हो कि हेल्दी भी खाएँ और खाना ज़्यादा महँगा भी ना हो, तो आप से जानना चाहूँगी कि ये हेल्दी खाना और महँगाई, इस दोनों का रिलेशन क्यों इतना दिया जाता है कि हाँ, हेल्दी खाना जो होता है, वो महँगे में ही आता है। आप क्या कुछ बता सकती हैं कि सस्ती और उपलब्ध सामग्री से भी पौष्टिक तरीके से खाना कैसे बनाया जा सकता है, जो कि हेल्दी हो और आपकी, देखिए, प्रोटीन से भी भरा हो?
हुँ। उ, जी। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ, जी। उ, जी, बिल्कुल। देखिए ना, आपको तो जैसे पता ही होगा कि देखिए, कितना आजकल कितने केमिकल वाली चीज़ें हैं और कितनी फ़ेक प्रोडक्ट्स होते हैं, पता नहीं क्या-क्या डालते हैं। जैसे आपको पता होगा कि, मतलब मिर्चियों के जो पैकेट मिर्च आती है, पिसी हुई लाल मिर्च, उसमें मतलब हींग डाला जाता है, घिस के और जो जीरा है, वो लकड़ी वाले झाड़ू के मतलब स अ, इसका आकार देते हैं उसमें और उसमें खुशबू डाल देते हैं, खुशबू ऐड कर लेते हैं, ताकि वो जीरा लगे, जबकि वो जीरा नहीं होता है। और साथ ही साथ, चाव आप चावल की बात कर लीजिए, डिपो में भी जो चावल आते हैं ना, राशन की दुकान, जो किराने की शॉप होती है ना, उसमें आजकल, देखिए, कितने फ़ेक चावल होते हैं। आप मतलब पहचान नहीं पाते हैं कि हाँ और उसी आकार के दिए होते हैं, और कितने मतलब ज़्यादा, मतलब ऐसी चीज़ें आ गई हैं, आप कि मतलब कहीं भी सरवाइव करना ना, मुश्किल हो गया है और इतनी बीमारियाँ बढ़ गई हैं, ये यही कारण है कि, मतलब चीज़ें ऐसी बनाई गई हैं और साथ ही साथ ना, देखिए
हुँ, हुँ। जी। हाँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। <chuckles> सही बात है।
बाल्क बात करूँ ना मैं, आप मिल्का की ब दाल देखिए, जो मसू वो दाल होती है अ, ऑरेंज कलर की दाल होती है, है ना? तो उसको, देखिए, आप जब आप धोते हैं, कितना पॉलिश उसने किया होता है। आप उसको 20 बार धोलिये धो लीजिए, 30 बार धो लीजिए ना, पर उसका पॉलिश नहीं उतरता है। तो देखिए, मतलब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा खराब आ गई हैं। मैं तो हम तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं तो अपनी बात करूँ कि हम तो बहुत ज़्यादा सुखी हैं अभी इस टाइम क्योंकि हमारी मिर्चें वगैरह, ये ना, सारे गाँव में लगी हुई होती हैं और हम खुद ही ग्राइंड करते हैं घर में। धनिया वगैरह भी अपना ही होता है, ग्राइंड करके ना, अ, और मिक्सी जार में ग्राइंड किया और अपना रख दिया। तो ये चीज़ें ना काफ़ी फायदेमंद होती हैं। पर सारी चीज़ें तो हम भी उगा नहीं पाते ना। बहुत-सी चीज़ें तो मजबूरी में लेने ही पड़ती हैं बाज़ार से, तो वही है कि मतलब हाँ, मजबूरी है अब लेना तो पड़ेगा। बट कम से कम चीज़ें ऐसी लेनी चाहिए, जिनका पता है कि
हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ। अरे, वाह! जी। हाँ, हाँ। उहुँ। सही बात कही आपने। जी, और ये देखिए, ये जानकर अ, बड़ा अच्छा लगा कि जो धनिया है, मिर्चा है, तुलसी, पुदीना, ये जो आपने बात करी है इन सारे पौधों की, ये घर में ही आप लगा लेती हैं, जो कि अ, एक कह लीजिए, ताज़ा मिल जाती हैं। अच्छा लगा जानकर। पर ये बताइए कि जैसे किचन में जो लोग कार्य करते हैं और आजकल तो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा ना कि हर कोई बिज़ी जीवन शैली में जी रहा है, किसी के पास भी ना समय, देखिए, इतना नहीं है कि वो खाना बनाए या फिर घर-परिवार संभाल सके। है ना? तो, चि क जो किचन है, उसकी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स अगर आप दे पाएँ, जैसे कि किस तरह से जो है, मील उसको जल्दी से बना लिया जाए और ऐसी मील अ, तैयार की जाए, जो कि काफ़ी समय तक स्टोर भी कर करके कर सकें, ज ताकि उसको, देखिए, शाम को या फिर सुबह भी इस्तेमाल किया जा सके। और कुछ ऐसे बेसिक उपकरण भी आप यूज़ करती हैं, जैसे कि एयर फ्रायर हो गया, या फिर फ़्रीज़र का इस्तेमाल करके उसको, जो है, स्टोर कर कर दिया जा सके? ऐसे कुछ टिप्स हैं आपके पास?
जी। हाँ। जी। बिल्कुल। जी। हुँ। बि बिल्कुल। बनाएँ। हुँ। जी। हाँ। जी। जी। हाँ। जी। हाँ, बिल्कुल, देखिए ना सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी योजना और तैयारी होनी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मील प्रेप आपके मतलब आपको आना चाहिए। जैसे साप्ताहिक आप योजना बनाइए। जैसे पूरे सप्ताह के लिए ना, भोजन की योजना पहले से बना के रखें। इससे ना आख़िरी समय तक की हड़बड़ी से भी बचा जा सकता है, और आप जल्दी, मतलब जल्दी-जल्दी आप खाना बना सकती हैं। कुछ भी, जो जब आप लिखेंगी ना कहीं कि हाँ, मुझे आज ये बनाना है, कल को ये बनाना है, मंडे को ये बनाना है, ट्यूज़डे को ये बनाना है। है ना? तो वो चीज़ें झटपट बन जाती हैं कि हाँ, आपके दिमाग में होता है कि ये बनाना है, तो पहले से ही। क्योंकि देखिए, अगर आप पहले सोचते हैं कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ? पहले तो मन ही नहीं होगा आपका कि बनाऊँ, क्या बनाऊँ? टाइम ही नहीं होता है क्योंकि इन लोगों के पास। आजकल ना, खाना बनाने में इतनी देरी थोड़ी ना लगती है, आधा घंटा सारा ही नहीं लगता खाना बनाने में। तो वही है कि पता होना चाहिए सबसे पहले कि हाँ, ये बनाना है। और दूसरी बात ना पहले से तैयारी करके रखें। जैसे सप्ताहांत में ना कोई सब्ज़ी कुछ भी सब्ज़ी को ना धोकर, काट कर, या फिर मांस को छोटे टुकड़ों में तैयार करके ना, फ्रिज में रख लें। तो इससे भी जल्द झटपट आपका बन सकता है। दूसरी बात ये है कि सामग्री जमा करें। जैसे साबूत अनाज, दालें, मेवे, बीज और डिब्बाबंद मछली और फलियाँ जैसी, मतलब अ, पौष्टिक म म मतलब, जो भी चीज़ें होती हैं ना, इसको रसोई में ना, उपलब्ध रखें कि हाँ
जी। हुँ, हुँ। ठीक है। <chuckles> हाँ, हाँ। सच में। हुँ। हुँ। अच्छा। हाँ। हुँ। वाकई। अच्छा ए अ, एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगी कि देखिए अ, वीकेंड की अगर हम बात करें या सप्ताह की अगर हम बात करें, तो हर दिन तो देखिए, सुबह उठकर काम पे जाना होता है और कहीं न कहीं अ, समय इतना नहीं होता कि अच्छा से खाना बन सके। तो रविवार का जितना दिन होता है, इतवार का जो दिन होता है, उस दिन आपके घर में क्या ऐसा खाना बनता है, क्या भोजन बनता है? कुछ खास होता है? या फिर ऐसा आपको होता है ना कि हाँ, संडे है, तो आज कुछ तो मज़ेदार बनेगा। तो ऐसे में आप क्या बनाती हैं और किस प्रकार से बनाती हैं? ज़रा इसका भी विवरण कुछ कीजिए।
ये रसोई में होना चाहिए। जी। जी। हाँ। जी। हुँ। बिल्कुल। जी। हाँ। <chuckles> जी, बिल्कुल। हाँ। स जी। बिल्कुल, हमारे घर में हाँ, मैं अपने घर की बात करूँ ना, तो संडे को ना हमारे घर में तो आलू के पराठे बनते हैं, और वो हम, मतलब खाते ही खाते हैं बहुत टाइम से। अ, तो क्या करती हूँ मैं, मतलब ऑयल को अवॉइड करने के लिए ना, थोड़ा मतलब वैसे ही पराठे बनाते हैं, बस उसको फ्राय मतलब उसमें तेल नहीं लगाते हैं। तो ये चीजे हाँ, कभी-कभी तो लगा लेते हैं, ऐसा नहीं है। कोई अगर मेहमान वगैरह आ रहे हों, तो हमें भी मिल जाता है। वैसे मम्मी ना, हमें कम ही अ, थोड़ा डीप फ्राय चीज़ें खाने में कम ही, मतलब हमारे लिए वो करती हैं कि कम बनाती हैं। तो ना, छोटी और नियमित अगर आदतें हमारी होंगी, तो काफ़ी हमारे लिए ज़्यादा अ, मतलब फायदेमंद ये रहेगा। जैसे नियमित भोजन करें, जैसे अपने दिन की शुरुआत ना, स्वस्थ नाश्ते के साथ करें और दिन भर के भी जो भी हों, बार-बार ना, मतलब थोड़ा-थोड़ा भोजन करें, है ना? ताकि ना, आपको एकदम से नहीं खाएँ आप, मतल और आपका पेट एकदम से कई बार हम, होता है ना कि भूख को इकट्ठा करके रखते हैं और एकदम खा लेते हैं, फिर हमसे ज़्यादा खाया जाता है। पेट भी भारी लगता है, कुछ काम भी नहीं करत अता करा जाता, और साथ ही साथ ना, आलस भी बहुत आ जाता है। तो वही है। और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएँ, दिन भर मतलब खूब पानी पीना चाहिए, मुझे लगता है और ना, भी ध्यान रखें। जैसे पोर्शन कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे भोजन की मात्रा पर ना, ध्यान दें और मतलब छोटे हिस्से में खाने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं, ये वाली काफ़ी सहायक होती हैं। जी।
हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, समझ पा रही हूँ। हुँ, हुँ। हाँ। जी। हुँ, सही कहा आपने। हुँ। जी। हुँ, सही कहा आपने। अच्छा, ये बताइए कि जैसे हेल्दी खानों की बात हो रही है, तो आप बाहर का कुछ खाती हैं, जंक फ़ूड वगैरह या फिर ऐसी कोई चीज़, जो आप खाया करें? हाँ।
हुँ। जी। हाँ। देखिए ना, हाँ, पहले तो मतलब खाती थी, बहुत मोमोस खाती थी। मुझे पसंद थे बहुत और मतलब ना कि हाँ, मेरा ऐसा था कि दूसरे–तीसरे दिन मैं खाती ही खाती थी। बट अब समझ आता है कि मतलब, कितना ज़्यादा ऑयली कितना डीप फ्राय करते हैं। मतलब अब ना, देखने का भी मन नहीं करता, जब से छोड़ा है ना। बहुत ज़्यादा मैं ऑयली खाती थी, मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था एक वक़्त पे कि हाँ, नहीं खाना है। तो वही चीज़ है, जब हम अवॉइड करते हैं ना, मन तो नहीं करता वैसे, एडिक्टेड हो जाते हैं हम इन चीज़ों के, जंक फ़ूड के, कि मतलब मुँह में पानी आ जाता है, सुन के भी।
हाँ। अच्छा। हाँ। ठीक है। हुँ। जी। मतलब अभी आप घर का जो है, बना हुआ हेल्दी खाना खाया करती हैं और कहीं न कहीं अ, आपकी, देखिए, सेहत के लिए भी अच्छा है। वैसे देखिए, आपने कहा कि आपकी माता जी भी खाना बनाती हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि हाँ, आपने उनके लिए कुछ हेल्दी सा बनाकर, झटपट उनके लिए आप पेश किया हो, सर्व किया हो?
जी, बिल्कुल। बिलकुल, हाँ। हाँ। जी। हाँ, बिल्कुल, मैंने ना एक बार पुलाव बना लिया था। सारी सब्ज़ियाँ उसमें डाल दी, जितनी भी अवेलेबल थी घर में। शिमला मिर्च, आलू, और क्या कहते हैं उसको उम, बीन्स डाल दी उसमें और मतलब सोयाबीन भी और बीन्स भी डाल दी, जो फ्रांस बीन होती हैं, वो डाल दी। सब कुछ डाल के ना, एकदम अच्छे से बना दिया, तो मम्मी को बहुत पसंद आया था। कम मेरी मम्मी हमेशा ना, हमें कम नमक-मिर्च की चीज़ें खिलाती हैं, जो कि ना, हमारी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। तो हाँ, मैंने एक बार खिलाया था मम्मी को। वैसे तो खिलाती तो बहुत बार हूँ, बट हाँ, उस दिन मम्मी को पसंद आया था, ऐसे अक और दिन नहीं आता है। जी।
हुँ। सोयाबीन। हुँ, हुँ। जी। हाँ। <chuckles> जी। बिल्कुल। हुँ, सही है। देखिए, बहुत ही अच्छा लगा जानकर आपके हेल्दी खाने, आप किस प्रकार आसानी से बनाती हैं और आपने इतनी अच्छी बातें साझा करी ना, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ। जी। जी, मुझे भी आपसे बात करके ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं भी आशा करती हूँ ना कि हमारी दोबारा बात हो। धन्यवाद।